Claro. Claro, porque digamos que cuando volví a mi casa, es como si el tiempo se hubiera detenido
Ajá, para ti.
y y me fui, y volví, y retomé, o sea, entre comillas, era como retomar donde había dejado las cosas. El el problema en esos casos es que tú no vuelves siendo la misma persona. Entonces, retomar algo cuando ya has cambiado tanto, cuando tu mente se ha abierto tanto, cuando has descubierto lugares, formas de hacer, formas de ver las cosas diferente, em, tu vida no puede ser la misma. Entonces, creo que, eh, cuando volví a mi casa, obviamente, estaba feliz, y y y me agradó como reencontrarme con mi familia, con los olores, con los sabores de mi de mi casa, pero yo había cambiado. Y, obviamente, ahora ese viaje hacía parte como de, mm, de mi vida y de mi construcción. Entonces, obviamente hay formas en las que uno no no puede seguir igual.
Claro. Ajá, y el tiempo se detiene para ti, no para los demás, ¿no? Ajá. Sí, claro, me imagino. Sí, definitivamente, pues, el lo lo que mencionabas, ¿no? O sea, el tiempo se se detuvo para ti. Cuando volviste, pues, todo continuó, pero mientras tanto, pues, los ritmos de de de tu familia, de tus amistades continuaron, ¿no? Entonces, es responsabilidad de uno, pues, retomarlo, y y, a lo mejor, y y volver a reunir esos esos viejos amigos, ¿no?
Ujú. Todo continuó, exacto. Total.